Sì, sì, effettivamente magari detti a un pubblico più vasto, potrebbero non essere tanto conosciuti come altri generi, però a, uhm, tutti gli effetti se sei più nel giro ecco, ehm, sicuramente comunque hai avuto a che fare in qualche modo con con generi di questo tipo. Ehm, il tuo pezzo del cuore, per quanto riguarda il reggae o Bob Marley in particolare quali quale pensi che sia?
Ehm, allora, mi piace tantissimissimo la canzone Redemption Song, ehm, che parla proprio del della redenzione da ehm, dell'emancipazione, dalla, ehm, mental slavery op ovvero dalla schiavitù mentale, ecco, quindi di rompere le catene della schiavitù mentale e di emanciparsi. Ehm, quella forse è la canzone per me, ehm, più iconica, e poi c'è una versione che io non sono, mhmm, amante s delle versioni, ma c'è una versione di Pink Floyd, ehm, Wish You Were Here che è stata rifatta da un altro gruppone che si chiamano gli Alpha Blondy, un gruppo africano, ehm, di musica reggae storico. Ehm, hanno rifatto la versione reggae di questa canzone, mi piace sia la l'originale di di Pink Floyd e tantissimo anche questa versione reggae. Mh-mh.
Okay. Okay. Mh-mh.